Ага, то есть, ну, вообще, э, я немножко понимаю, про что вы говорите, хотя как бы сам особо таким не страдаю. Просто у у нас, так скажем, у появились друзья семьи, так, может, года 2 назад или там 2 с половиной там, 3, неважно. И, м, там, да, там тоже девушка, и она прям тоже не терпит, когда вот ей так звонят. И как бы мы, помню, одно время как-то даже завели про это беседу, и она объясняла как бы, почему, и как бы, м, давала какие-то аргументы. И, выслушав ее, я пришел к тому, что, блин, действительно что-то в этом есть, ну, и как бы она, у как бы права. То есть это тоже, да, нарушение каких-то, знаете, личных каких-то, э, границ каких-то, да, то есть.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, я могу быть з э, я могу быть занята в этот момент, э. Причём люди сейчас очень заняты. А ещё больше скажу: тебе может, э, телефон раздавать на, а, ноутбук интернет в какой-то момент, ну, например, если ты где-то где-то где-то перебивает, да.
Ну конечно, да-да-да. Мгм. А, да, это перебивает, да-да-да, мгм, да. Я понимаю, про что вы говорите, мгм.
А у тя со а если у тя еще какая-то встреча по работе, где-то в "Зуме", это и выбьет интернет, и тебя выбьет из этого звонка, а, и вообще тебя, ну, как, а, отвлечет.
М-да, м. Конечно. Начнёте нервничать сразу, срываться, может быть, да. <chuckles> Я понимаю, про что вы говорите. А всё из-за какого-то глупого звонка.
Потому что я Да. Ну, поэтому это, ну, это, э, эт ну, просто человек решил, а ну, понимаете, одно дело, когда вот человек хочет решить. Сейчас, я ж говорю, там что-то в течение 30 секунд- минуты, это не проблема. Но когда он просто решил, что хочет спросить, как у меня дела, и поболтать.
Да. И поболтать, ага. <chuckles>
Ну, нет, так не работает. Поболтать сейчас не уже не работает. Мы, наверно, очень из-за технологий становимся как-то очень агрессивны к отстаиванию толь не только своих, э, собственных границ, но и своего одиночества.
Мгм. М, возможно.